Iya, ya walaupun gak besar ya kan Kak. <laughs> Iya juga sih.
Mhm, Kak, mhm. <chuckles> Ternyata, eee, pohon itu bukan cuman bagian dari alam aja ternyata ya Kak, tapi juga kayak bagian penting juga nih buat kehidupan kita sehari-hari, kayak iya, kayak mereka tuh bisa menyegarkan udara, menjaga iklim, terus kayak mendukung kesehatan fisik juga nih sama mental manusia. Jadi ternyata kita tuh saling berhubung, gitu kan, terhubung kita kan sama-sama makhluk hidup ya bedanya seperti itu gitu kan. <chuckles> Mereka akan memberi, eee, sesuatu gitu setelah, eee, hasil kita itu merawatnya gitu kan, ternyata ya mhm, selain dari adanya menciptakan keindahan kayak ketenangan sama keseimbangan dalam hidup ya ternyata penting juga gitu kan bagi, eee, kita semua gitu untuk turut berperan aktif buat menjaga sama melestarikannya. Jadi kayak, eee, baik mengambil tindakan yang kecil sehari-hari gitu kan, kayak istilahnya tuh mena eee, kita jangan sampai melupakan buat nyiram tanaman kalau misalnya udah ada gitu ya kan, terus kayak ngasih pupuk yang terbaik gitu kan. Jadi kah ya siapa lagi gitu ya Kak, kalau misalnya bukan kita buat mewaris bumi yang sehat sama hijau buat generasi selanjutnya gitu kan, karena kan terus berlanjut kan hidup ini gitu ya.
Mhm, bener banget. Iya kan. Mhm. Iya. Mhm, bener banget sih. Mhm. Iya. Mhm. Pohon ya. Heeh. Iya. Mhm. Iya kan. Mmm. Iya. Mhm. Iya. Wah. Iya kan. Mhm. Bener, iya. Mhm, bener banget sih. Mhm. <laughs> Iya. Bener banget kan. Iya kan Kak, bener banget sih, tapi ada yang lebih penting sih Kak dari itu, kayaknya, eee, pohon itu karena ada lebih pentingnya itu karena, eee, mencegah dari bencana alam Kak. Wah itu <chuckles> itu juga kan kayak banjir besar itu berpengaruh banget sih. Iya kan, wah kayaknya memang harus menjaga gitu ya pohon-pohon yang ada di sekitar kita ya. Mhm.
Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Iya bener sih, betul. Betul banget, ah, mhm. Iya harus banget sih Kak, jadi ya mhm, ternyata memang membangun kesadaran bahwa pohon itu ya makhluk hidup yang memang memberikan banyak, eee, manfaat yang besar gitu dan tugas kita sebagai manusia ya menjaganya biar tetap hidup dan juga tumbuh demi masa depan di bumi ini yang emang, eee, akan lebih baik lagi gitu Kak ke depannya.
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Wah bener banget sih Kak, kayaknya memang penting ya. Iya Kak. Mhm, iya Kak, mudah-mudahan ya Kak. Iya Kak terima kasih banyak, selamat pagi.
Iya, semoga kita konsisten gitu ya Kak buat menjaga alam di bumi ini gitu ya. Mhm, makasih banyak ya Kak obrolannya. I Iya kan.